あのフィードバックってね、こう、つね、伝え方によってこう、あの、解釈が、相手側の解釈が変わったりとか、あとポジティブに伝えるか、ネガティブにね、に、と捉えてしまうかっていうのは、ちょっとね、難しいと思うんですけれども、どうやってフィードバックって相手に伝えてますか？
うーん。 うん。 はい。 あの、ほんとさっきおっしゃったように、ま、ネガティブなことというか、ま、改善しなきゃいけない部分とかっていうのもやっぱり言わなきゃいけないし、で、だけどね、その改善点をじゃあどういうふうに変えるかっていう、こう、結構その建設的な
はい。 うん。 はい。 うん、そうですよね。 うん。
話し方、伝え方、なんかその絶対にその、ま、もちろんその、その人の人格は絶対責めたらダメだし
はい。 うん。
で、必ず、あの、ま、改善すべき点と、あとはその人が持ってるいいところ。
はい。 うーん。
っていうのを伝えるようにしてますね。うん。
はい。なるほど、やっぱりこうね、フィードバックってどうしてもこう直して欲しいところだけを言ってしまいがちですけれども、やっぱりでもそれってやっぱりね、こうフィードバックをしなきゃいけないからこう伝えているのであって、その中にね、いいこと相手側のいいことってたくさん、ね、入ってたと思うので、そこもね、しっかり伝えてあげるっていうのも大切ですよね。
そう。 うん。 そう。 いや、ほんとそうなんですよね。で、例えば、ま、自分もフィードバックを受ける時があるんですけど、これ、その、ま、人によってこう伝え方っていろいろあるじゃないですか。
うん。 はい。 うん、そうですよね。
うん、で、ま、あの ま、嫌だなっていうか、その、ちょっとその言い方ないんじゃないっていうような人も過去にはいましたし
うーん。
そうかと思えば、こうすっとこう入ってくる、その、ま、その改善点とかっていうのを、ま、言っていただいた時にすっと入ってくることもあるんですよね。
はい。 うん。 うーん、なるほどなるほど。やっぱりそれの違いっていうのは言い方なんですかね。
うん。 たぶん言い方と、あと、ほんとにその伝える側が、先に、あの、こう、ポジティブにこれを変えていくっていう、その、を意図しているかどうかなんですよね。うん。うん。
うん。 うん。 うーん、なるほどなるほど。ま、相手の気持ちもっていうことですよね。
そうですよね。だから、例えばこれが「もうあなたここがダメだから、もううんざりなんだよ」と。で「何とかしなさいよ」みたいなのじゃなくて
うん。 はい。 うーん。
あの、ほんとにこの先成長していってもらいたいからとか、こういうふうになってもらいたいからっていうポジティブな意図を持って伝えると、伝え方って変わってくると思うんですよね。
うんうんうん。 うーん。うん。うんうん。 うーん、相手側のモチベーションにもね、そこは影響してきますよね。その伝え方によってはやっぱり「これはね、ダメだよ」とか「こうしちゃダメだよとか、これはないよ」とかって言うとね、やっぱりどんどんどんどん「はあ、なんか、私ってなんかすごいダメな人間なんだな」なんて思ってしまったらね、こう、ね、その直すところも直せず、他の良かったところもちょっと悪くなっちゃいそうな気もしますもんね。
そう。 うん。 そう。 うん。 すそうなんですよ。で、だから、あの、これが職場でも、ま、家庭の中でも、その、ま、私子供がいてるんですけど、ま、その、こう振り返りの、う、ま、時間って絶対ありますよね。あの、こちらが思ってることを伝えるっていう。で、その時にやっぱりポジティブな意図でもって話すことと、あとはその絶対に相手の人格を否定しない。
はい。 うーん、そうですよね。 あ、はい。 うん。 うーん、なるほど。
うん。で、いいところを必ず、伝える。も、あなたはここが、ものすごく強いんだよと。
うん。 うーん。 はい。 うん、ふん。
うん。
やっぱり大事ですよね。そのいいところもっていうのが、やっぱりこうちょっと、忘れてしまいがちというか、ついね、こう、ダメなところを先に言いたくなっちゃうじゃないですか。<chuckles> それがね、やっぱりこのフィいいフィードバックをというか、相手に伝わるフィードバックをするには、ちょっとやっぱり、この、いいところもしっかり伝えるっていうところも、入れていった方がいいってことですよね。うん。
うん。 そう。 そう、そうなんですよ。 うん。 うん。 そう、そうなんです。で、さっきその仰ったので、すごくいいなと思ったのが、そう、その、ネガティブな、まあ、フィードバック、言わなきゃいけない時もあるんですよね。やっぱりその、改善しなきゃいけない点とかっていうの。で、だけどそれを伝えた時に、相手が萎縮してしまうようなことを、そのせっかく持ってるいいところが、あの台無しになってしまうような、ことになると、これってすごくもったいないことなんで
はい。 うんうん。 はい。 うん。 うん。 うーん。 はい。 そうですよね。うん。
うん。だから、なるべくこう、その人らしくいれるスペースっていうのも、必ず私は必要だと思ってるんですね。
うん。 うーん、確かにそうですよね。ってい考えるとやっぱり余計、そのフィードバックをしていくのに、こう、じゃあどれから伝えようかなとか、なんかこう、いいことから言った方がいいのか、悪いことから言ってから、いいことを言った方がいいのか、なんかちょっと、そういうの迷いますけど、こうどちらあの、からお話されることが多いですか？
うん。うん。 うん。 ああ。 確かに。 私は大体、悪いことから先に言いますね。
あ、そうなんですね。うん。ってことはその話の会話を、ま、いいことで終わらす、いい良かったよっていうので、終わらせるためってことですね。
うん。 でうん。 はい。 そうそうです。うん。まさにその通りです。うん。でうん。その言われた、ま、そのほんとにそうなんですよね。だから、いつ最後はいい形で締めくくりたいから、あの、「こういう風なところはすごくいいし、ここはまだまだその、伸ばしていけるっていうか、ここを何て言うのかな、主軸にして頑張っていきましょう」みたいな感じで終わるんですけど、まあ、やっぱり言わなきゃいけない時っていうのは、もちろん、それは一番最初に持ってきて、で、多分一番最初に持ってくることで
うん、なるほお はい。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 うん。 うん。 はい。
一体、あの話なんだったのってならないと思うんですよ。あ、うん、一番大事なこと、一番最初に言われてるから、でも、最後終わってからは、いい形で終われてるからっていうので、うん、そこは意識してますね。
確かに。 うん。 はい。 うーん。 確かに。なんか、そのね、直すポイントを、こう、ズバズバズバズバズバっとこうね、言われて終わってしまうと、なんか、自分が言っていただいた良かったところも、なんか、ちょっと忘れてしまいそうな感じがしますよね。
そう。 うん。 そうなんですよね。
うん。だけど、やっぱ逆にするとね、その、あ、でもここは良かったんだ、じゃあ直すところはここにしよう、こういう感じで次やろうっていう、ちょっとね、こう、プラスな気持ちでね、次に挑めるので、とてもいいやり方だと思いますね。
で、なうん。 そう。 うん。 ですね。だから、や、あのやっぱり、ほんとにその、その人が言われたことで、今まで発揮出来てた力とか、パフォーマンスっていうのが落ちてしまうんじゃなくって、やっぱり誰でも、こう、ある程度自分のスペースがあって、自分らしくできるスススペースって、すごく大事だと思うんですよね。うん。うん。
うん。 うんうん。 うーん、そうですよね。うん、では、このフィードバックって、ま、おし特にね、こう、お仕事の時に結構ね、あの、すること、まあ、あとはされることもあると思いますけど、まあ、あの、あると思うんですけど、これってやっぱり、その上司とか部下とか同僚とかって、こう、相手方の人と、こう、ちょっと、によって、伝え方とかって変えたりされます？
うん。 うん。 はい。 はい。 うん。あ、もちろん、やっぱり、あの、同僚の場合だと一番、やっぱり簡単ですよね。
はい。 うん。 うーん、フランクにちょっと話せる感じ。はい。うん、ふん。
うん。そう。ですよね。で、まあ、上の人にも例えば、その、まあ こう、やんわりと提案するっていうか、「こういうふうにできたのかな？」みたいな。で、あの、あなたがじゃなくて、どっちかいうと、私たちがこういうふうにできたんじゃないかなみたいな、チームとして。
うーん、はい。 うーん。 はい。 うーん、なるほど、なるほど。もう、その人1人に焦点を当てるのではなくて、その、全体でっていうように話を、い持っていくって感じですね。うーん。
うーん。 で さ、はい。 うん。 そうですね。で、やっぱり、その、下の人に対しては、やっぱり、すごく気をつけなくちゃいけなくて、なんか、芽を摘むわけにはいかないので、そこも、やっぱり、私たちでこういうふうにやりましょうとか、あの、こういうふうにやったら良かったんじゃないかなみたい、ある程度、その、私の考えも伝えた上で、じゃあ、あなただったらどうするかって、あなたなりのやり方でやってください。ちょっと、こう、クリエイティブになれる部分っていうのは残しとくべきですよね。
はい。 うん。ね。 うーん。ん。 ね。 うん。 うーん、なるほど。ちょっと、そのお話で、そそう、面白いなと思ったのが、その、フィードバックの時にちょっと考えさせるっていうのも、すごいいい方法だなって思いましたね。こう、ね、ただ言われて、はい、はいっていうよりも、こうだったらどう思いますかっていう、いいあの、聞き方のフィードバックっていうのも、すごくためになりそうですね。うーん。
うん。 はい。 うん。 ね、うん。 あ、そう。 うん。 うーん。で、それって私にとってもメリットになるんですよね。あの、その人人それぞれのアプローチの仕方ってやっぱり違うから、あの、まあ、やり方は、まあ、好きなようにやってもらっていいし、ただ、ま、この部分が良くなるように、ちょっと、あの、「改善してください」みたいな、「やり方はどうでもいいです」と。で、それがすごくいいやり方だったら、それ、もちろん私も学びたいし、その、下の人からね。で、それを、じゃあ、チーム全体で共有して、「こういうやり方をやっていこう」ということもできるから、あの、結構、その、ま、ネガティブなフィードバックに思えて、結構、そこがチャンスだったりね。
うーん。 はい。 うんうん。 うんうんうん。 うん。 うん。 うーん。 うーん、なるほど。やっぱり、この、相手の思ってることとか、やってみたかったこととかっていうのを、ちゃんとね、こう、伝えてもらうっていうのも大切ですもんね。うーん。
うーん。 はい、うん。 うん、そうですね。だから、ひょっとしたら、その中からその人なりの、その、アイデアが出てくるかもしれないし、ひょっとしたら、提案が出てくるかもしれないし、ま、既存のやり方が、あの、今一つ、その人から見ると機能してなかったり、すする上で、その、ここを改善点改善しなきゃいけないっていうふうになっているのかもしれないし、なんかうん。
うーん。 うーん、うん。 うーん。 うーん、そうですよね。そしたらね、こう、チーム全体で、ちょっとここのところ変えようかっていう提案の方に、変わっていく可能性もありますもんね。この人間違ってるよっていう、とこわけではなくて、うん、じゃあ、みんなでこういう考え方に変えようとかっていう、うん、方向性に変わる場合もありますもんね。
そあ、ん。 うん。 うん。 あ、そうですよね。で、だから、絶対に、その、やっちゃいけないこと、例えば、その、会議に遅れてくるとか、その、まあ、その日になってから急に予定を変更するとかっていうのは、そういうことが、こう、ひその理由もなくね。で、そういうのっていうのはやっぱり良くないから、そういうところは、やっぱり、はっきり言いますよね、やっぱり。
うん。 はい。 はい。 うーん。 うーん、そうですよね。なんか、こう、最低限のところはね、<laughs> やっぱり、ちゃんと、それそれこそお仕事の場で、やっぱ、遅刻っていうのは、やっぱ、以ての外ですから。そういう時は、やっぱり、こう、ズバッと言うっていうのも、やっぱり必要ですよね。これは、まあ、フィードバックというよりかは <laughs> うん、注意、はい。に、変わりますけど、はい。ま、でも、そうですよね。そうやって、なんか、ちょっと、こう、オンオフじゃないですけど、こう、ね、抑揚をつけて、こう、ね、アドバイスをする方法と、こうやって一緒に考えて答えを出していく方法と、ダメな時はしっかり「ダメ」って言ってくれるっていうのがうん、言っていくっていうのが、やっぱ大切なんですかね。
うーん。 うーん。 はい。 うーん。 さあ。 うん。 ま、注意ってかねてかね、<laughs> ですよね。うんうんうん。 そう。 うん。 うん。 うん。 そうですよね。だから、なんか、あの、絶対に、なんか、仕事をやってるとこれって絶対必要じゃないですか、フィードバックをねうーん。で、だから、これ避けて通れないことだから、あの、どこの職場に行ってもこれやってることだから、あんまり、それで、自分も、ま、言われて、その、意図がちゃんと、その、ポジティブな意図で発し、す、こう、与えてもらってるフィードバックだったら、絶対個人的に取らないし。
うん。 そうですねそうですね、うん。 うん、うーん。 うん。 はい。 うーん。そうですね。うーん、難しいですね、でも、そう考えると、やっぱり、うーん、なんか、言い方も、この、言葉選びっていうのも、ちょっと、やっぱり難しいじゃないですか。こう、強く聞こえてしまうとか、うーん、っていうのを、ちょっと、こう、考えなきゃいけないので、その、フィードバックする間っていうのは、こう、ね、話し方とか、ちょっとね、こう、柔らかい雰囲気にするだったりとか、うん、言葉選び、その、ワードのチョイスっていうのも、ちょっと気を使われてたりとかします？
うん、これがね、うん。 そう。 はい。 そう。 うん。 うん。 うーん。 そう。あ あの、確かに、あの、言葉の言い方とか、その、っていうのは気をつけるようにしてるんですけど、でも、結構、私は、その、言いたいポイントっていうのは、あの、あんまり、こう、オブラートに包んだりとか、こう、回りくどい言い方をするんじゃなくて、はっきり言うんですね。
はい。 うーん。 はい。 うん。 うん。うーん、分かりにくくなっちゃいますもんね。で、なんか、うーん、やっぱり、こう、ね、優しく言い過ぎると、なんか、あんまり、こう、ダメだったっていうところが伝わらなくて、<laughs> ね、なんか、いい話で終わってしまったりだとか、うん、なんか、直すべきところがね、相手側も見えないってなってしまうと、やっぱり元も子もないですもんね。
そう、ほんとそうなんです。 うん。 うん、そうそうなんですよね。そそうな そう。 そうなんですよ。で、なんか、こう、自分がフィードバックを受けた時とかにも、その、やんわりゆってくださる方とかもいらっしゃるんですよね。
うん。 はい。
で、結構、その、まあ、そこに行き着くたまでに、あ、それを言いたかったのかみたいな。それを言うためにここまでの時間を割いて、ここにたどり着いたんだみたいな。
うん。 うーん、なるほど。 <laughs> はい。<laughs> はい。でも、ありますよね。なんか、これは、うん、ちょっと、やっぱ性格も出ますし、あとは、やっぱ、こう、地域性とかもね、あったりとかするかもしれないですけどね。うん。はい。なん
よ。ね。 そうですね。 あ、ほんとそうですよね。で、だったら、なんか、ね、ちょっと、なんか、難しい。だから、自分がやる時っていうのは、もう、はっきりとそこは、もう、はっきりと、で、あの、でも、スカッと、こう、グチグチ言わずに、さらっと言うようにはしてますね。うん。うん。
はい。 うーん。 うーん。 はい。なるほど。これも、でも、人によるかもしれないですね。こう、ただ、その、フィードバックをする相手側っていう相手側の、こう、まあ、性格だったりとか、ま、普通に信頼で、ちょっと変わってくるかもしれないですよね。
あ、うーん。 うんうん。 そう。 あ、ほんとそうですね。だから、やっぱり双方向になるので、まあ、やっぱり、相手の性格と、ま、自分の性格とを見ながらですよね、うーん、うん、うーん。
うん。 うーん。 うんうん。そうですよね。いや、なんか、フィードバック一つにしても、かなり考えることが多いなという印象でしたね。うんうん。
いや いや、ほんと難しいんですけど、ま、でも、これ、逃げられないことなんですよね、やっぱりね。うーん。
そうですね。 そうですね。だから、優しく伝えていくっていうのを意識しないとですね。はい、本日はお話しいただきありがとうございました。
そうですね、はい。 ありがとうございました。